Да, была. Э, но я уже заплатила за кучу лекций. Мне меня жадность победила мой страх. <laughs> Да. <laughs>
А, вот что помогло. <chuckles> Банальная жадность. <laughs> Хорошо сработала в этом случае.
Да. Но, а так, на самом деле, да, была. У меня прям была паническая атака от ужаса, м когда я поняла, что это мне так страшно, мне это плохо даётся. И вот прям такая, м, реакция вот физическая была.
Мгм. А что вот ты бы могла бы посоветовать людям, которым вот, э, ну ну, сложно перебороть свой страх вот, не получается?
Ну, слушай, просто, наверно, нап напоминание, что да, это можно проработать. Иногда там, если прям какой-то совсем страх, который мешает в жизни, можно это со специалистами прорабатывать. Но чаще всего со страхом справляются вот, чтобы можно было, э, ну, как бы встречаться с этим страхом в ограниченных и в какой-то вот ф э, в безопасной, э, сфере, да, чтобы тренироваться понемножку. Ну, ты т как вся тред
Мгм. Ага. То есть даже создавать, да, себе такие, может быть, ситуации специально?
Ну да, это как вот люди, которые там боятся пауков, как они с этим справляются. Вот приходят там к терапевту, он им там какого-нибудь пушистого паука, сначала там смотреть на него, потом потрогать, и так вот постепенно. Да. <laughs>
Ой-ой-ой. Это я. Вряд ли мне мне кажется, я бы на такой метод не согласилась.
Э, да, ну, тут надо рассматривать, это стоит вообще, как бы, наскока тебе это мешает. Вот, потому что некоторые вещи можно Да. <chuckles>
Ага. Ой, слушай, ну, спасибо, да, я поняла. Спасибо, что рассказала о своём случае и о том, как ты из него выходила. И за рекомендации тоже спасибо. Было интересно очень узнать о них.
Мгм. Да.

Слушай, а расскажи про случай, когда тебе пришлось перебороть страх.
Слушай, я тебе расскажу такую историю, э, немножко страшную, когда вот я, м, случилась, когда я была маленькой, да, <chuckles> но она хорошо закончилась, скажу сразу. И вот многому научила меня в плане страха.
Так, заинтриговала. <chuckles> Ну, ладно, давай. С чего всё началось, расскажи.
Слушай, ну, была такая банальная, значит, история, что я возвращалась домой. Мне где-то было лет, не знаю, 10, наверно, может, даже чуть меньше, там, девять десять.
Мгм. Со школы возвращалась или откуда?
Да, наверно, со школы. Не помню точно, откуда, но время уже было позднее. Была зима, очень темно. Да. И, ну, достаточно поздно, может быть, из гостей откуда-то, вот, может быть, часов 8-9 было уже. Как-то так. У меня вот, э, там, э, подружка жила недалеко, я думаю, что, скорее всего, вот, от отку от неё шла, наверно, буквально через дом. Вот, и иду я, значит, э, ну, уже поздно, темно, э, и вот, значит, мы жили, м, в таком, в доме, там подъезд, и мы жили на, э, 2 этаже, то есть там вот 2 лестничных проёма до квартиры.
Темно уже, да. Мгм. Ага. Так. Ага.
Ну и, значит, захожу я в подъезд, и там, как всегда, лампочка перегорела. То есть полная темнотища. Да, <chuckles> красота. Вот, ну и ладно, захожу, иду по лестнице. Слушай, и тут на меня сзади кто-то наваливается, понимаешь. Я, э ну, то есть человек, э, большой мужик, вот сзади просто вот на плечи вот так вот х хватает меня и или что-то
Ага, ну, классика. <chuckles> О нет.
и я настолько перепугалась: я вообще не могу описать. Меня вот просто знаешь, я онемела от страха.
Мгм.
Я вот такого чувства никогда раньше не испытывала, то, что у меня от ужаса у меня, э, я не могла вообще ни закричать, ничего. Мне а, у меня исчез голос.
Мгм, оцепенение такое, да. Мгм. Слушай, я тя очень понимаю, у меня точно так же. Ну-ну.
Да.